Ờ, nó tiến bộ hơn một chút xíu à nha, ý là ý là nó không có bị nát lắm mà nó nát hơn 3/4 thôi à. <chuckles>
Này Ờ, nó nát hơn <laughs> Ý nó là ma mắc cười quá, ý là ý là thực ra là hồi xưa giờ mình nghĩ á, mình là cái đứa có khả năng, giống như kiểu là, các có cái cái cái hoa tay nó, gọi là, xấu nhất rồi đó., nhưng mà hôm nay là mình cảm thấy mình hông có cô đơn. <laughs>
Dán, đúng hông chị? Đấy Ờ. Hông, là mình giật giải của bạn rồi, nên chi là bạn cứ an tâm đi hén.
Hông, mình nghĩ là nếu tại vì thật ra là mình mình chưa có can đảm mình kho cá bao giờ, cho nên là mình nghĩ nha, mình mà kho chắc cũng ngang ngửa bạn. <laughs>
Ờ. Ờ, thôi mình nghĩ là bạn sẽ tiến bộ hơn á, tại vì, ờ, mình thấy là bạn có cái kỹ năng giống như học nhanh hơn mình á. Tại tại nghe bạn ừm hứm, mà ngoài ra hửm?
Hông đâu, ây ừm, giống như kiểu là ừm, thì sao? Ngoài ra thì như thế nào?
Ờ, ngoài ra mình định hỏi á là khi mà bạn cái nấu mấy cái, ơ, món thịt kho này nọ vầy nè, ờ, thì th thường á, là bạn có rửa thịt bằng gừng hay là bạn có, kiểu, giống như luộc sơ thịt này nọ hông?
Ừm. Ừm. À, hông đâu. Thực ra là khi mình làm thịt kho, tụi mình làm thịt kho đó, thì, ờ, tụi mình rửa thịt, ờ, sơ với nước, xong rồi tụi mình rửa với muối, bóp với muối cho nó sạch những cái, ơ những cái giống như là những cái vết dơ mà trong mấy cái bịch mua về.
Ừm. Ờ. Ừm. Wow, bạn kỹ dữ hén. Ừm.
Ừ, xong là được à, đó. Thịt thịt heo mà, có những cái mà mình cần phải sơ chế với lại, à
Ừm.
gừng hoặc thậm chí là luộc với giấm, đó là những cái gì? Mình nghĩ đó là những cái món như là lòng á, nội tạng đó, đó, đó, nội tạng nè, đó. Còn còn cái gì nữa ta? Đúng rồi, phải rửa xong rồi thậm chí bạn phải luộc sơ với lại giấm nữa.
Ồ. Ờ, đúng rồi ha, mấy cái đó ừm, là phải rửa kỹ á, đúng hông? Ừm, đúng rồi ha. Tại vì cái đó là bà mình thường hay nói như vậy đó, nhưng mà mình cũng chưa từng làm mấy cái món phức tạp đó nữa.
Ờ, còn cái gì nữa hông ta? Ờ Ừm. Ừm, thực ra thì mình nghĩ nó cũng hông có đến nỗi đâu tại vì thật ra là nó chỉ thêm một công đoạn là sơ chế thôi, thì thật ra mình làm cẩn thận. Hồi xưa nữa nghe, ờ, có một món là mình nghĩ là mình chả bao giờ mình làm được đâu, đó là cái món, ơ, ruột heo khìa á, bạn biết món đó hông?
Ừm. Ruột heo khìa hả bạn? Ờ, mình hình như là khìa với nước dừa, đúng hông bạn? Ờ.
Ừm. Chính xác, chính xác. Thì hồi xưa nha, mình thấy mẹ mình làm vật vã mấy tiếng đồng hồ luôn, xong rồi mình nghĩ: "Trời ơi, trời ơi, chắc chả bao giờ mình làm được đâu", đó. Nhưng mà ừm, đúng rồi, nhưng mà đại khái là khi mà mình, ờ, mình ở Mỹ á, thì mình thấy là khi mà mình mua cái ruột đó ở ngoài á, là người ta đã đúng rồi, nó làm sẵn cho mình khá là sạch rồi. Thì thực ra mình cũng hơi hơi lo một tí xíu, cho nên mình về mình rửa, mình lột ra rồi mình rửa tới rửa lui, rồi mình luộc thêm, ơ, với lại giấm một miếng thôi là mình đã thấy nó rất sạch rồi. Thì nó hông có đến nỗi cực như mẹ mình.
Wow! Cái m Cái món đó chắc cực lắm. Ừm. Ờ, là nó làm sẵn rồi hả bạn? Wow. Ừm. Ừm, là là để cho nó sát trùng với lại bay cái mùi á, đúng hông?
Đúng rồi, đúng rồi, thì mình thấy nó hông có cực nỗi đến nỗi như mẹ mình, thì OK, mình vẫn có thể làm cái món đó trong tương lai nữa, chứ hông thôi mà cực quá thì chắc hông dám làm đâu.
Ừm. Ừm. Wow, OK. <chuckles> Vậy ngoài món thịt kho ra, bạn còn nấu thêm món gì nữa hông?

Ờ, đúng rồi, mà chắc chắn là bạn phải dùng tiêu ngon, đúng hông? Tại vì thịt kho tiêu là nguyên liệu chính là tiêu phải ngon, đúng hông? Ừm.
Đó. Đúng rồi. Chính xác luôn, thì thực ra là cái món đó mình thấy là nó ăn vô máu của tụi mình rồi, cho nên là tụi mình chỉ cần nêm nó cẩn thận thôi, là chắc chắn sẽ ngon. Ừ, à, với lại canh lửa, phải canh lửa cho cẩn thận chứ hông thôi là nó bị khét. Ừm, đó.
Ừm. Yeah, đúng rồi, ừm hứm. Ờ, đúng rồi, tại vì mấy cái món đó là món kho mà, không được, ờ, giống như là, quật lửa quá lớn hoặc lửa quá nhỏ, đúng hông? Phải phải giữ cho nó đều đều, đúng hông?
Ừm, chính xác luôn. Đó, đó, cho nên là kiểu như là mình thấy là, à, ừm, cái món này là trời ơi mình mình điềm mình kiểm soát được, mình có thể tiết chế được, thế là mình nấu thành công mà mình cảm thấy tự hào lắm nha. Ồ. Ồ, mình chụp lại, <laughs> cảm cảm ơn cảm ơn bạn. Ồ, rồi cho mình hỏi nè, vậy thì cái món trứng đó là món đầu tiên, còn khi nào mà bạn cảm thấy là cái món tới cái món nào thì bạn mới, gọi là, tăng cái cái cái khả năng nấu ăn?
Ừm. Wow! Wow bạn giỏi quá vậy, mình cũng tự hào về bạn lắm nha. <chuckles> Ừm. Ừm. Ừ, thì mình cũng giống bạn á, mình cũng nấu một cái món kho, nhưng mà thay vịt th thay thay vì thịt, ờ, mình nấu cá kho, ư, bạn thấy mình ghê hông? Tại vì, e tại vì cá là là là phải mình phải về mình làm sạch rồi mình, ờ, rửa gừng với lại, ờ, rượu, đúng hông? <clears throat> Đó, mà ừm hứm.
Ừ. Ừm. Ừm. Ờ, ê, khó hơn nhiều nha, cá kho khó hơn nhiều luôn á. Ừm. Ừm, đúng rồi, mà nó khó đủ, nó khó trăm đường hết trơn. Tại vì cái lúc chuẩn bị là khó nha, rồi cái lúc mà kho làm sao cho không bị nát nó cũng khó luôn.
Yeah. Ừm. Yeah, cái đó là, trời ơi, nói thiệt với bạn là lần đầu tiên mình kho là nó nát bấy, nó nát y như là cháo vậy đó bạn, mà mình không nhận ra là cái món cá của mình nữa, mẹ mình còn hết hồn nữa: "Ủa, mày nấu cái gì cho tao ăn vậy?" <chuckles> Đó, nên chi là
<laughs> <laughs> Nhưng mà cái vị nó sao? Cái vị nó ăn, bạn thấy nó sao?
Thật ra là nó cũng có cái mùi kho là tại vì bạn biết là mình dùng cái gia vị với lại chất, ờ, điều màu đó bạn, thì nó vẫn tạo cái mùi vị đó, nhưng mà chỉ có điều là nó bị nát quá thôi. Nhưng mà mà thật sự là sau lần đó thì mình nghe mình mẹ mình nói vậy cũng tự ái chứ, đúng hông bạn? <chuckles>
Ừm. Ừ. Ừm. <laughs> Đúng rồi, đúng rồi, kiểu, ê, mà bạn nha, bạn lúc đó bạn còn, ờ, ngây thơ chứ gặp mình á, mẹ mình mà hỏi gì mình, mình sẽ nói là con nấu cái món là cháo ăn với cá kho, cho nên là cái cá nó phải nát nát một chút ăn nó mới ngon. <laughs>
À, bỏ. Ừm. Trời ơi, đúng rồi, sao mình lúc đó hông nói vậy ta, bạn thông minh dễ sợ luôn á. Phải chi phải chi lúc đó nghĩ giống vậy là được rồi hén. <chuckles>
Nhưng mà thực ra là <laughs> Đỡ quê, đúng hông? Đỡ quê, đúng hông?
Ờ, đúng rồi, mà mà lúc thì ngay từ cái lần đó là là mình tự ái, cái xong mình cũng cố gắng mình mình tiến bộ, mình mình trau dồi cái kỹ năng nấu ăn của mình hơn đó bạn.
Ừm, ờ. Ừm. Ừm. Ừm, đó, rồi rồi, cái lần thứ hai cái lần thứ hai mà bạn nấu cá kho nó có thành công, nó có bị nát nữa hông?
Ừm, còn bạn thì sao? Bạn ừm hứm.